Да, я вот только закончила недавно, ам. На самом деле думала я остаться или не остаться, но тут вроде бы как-то уже, м, по попривыкла чуть-чуть. И потом я начинаю думать, что я поеду в новую страну, и меня вот опять ждёт вот этот культурный шок, что наверняка в в новой стране будут, э, свои моменты, которые тоже, э, доведут меня до такого состояния. И наверняка тоже будет всё сложно принимать. Плюс и язык уже немножко тут попривыкла, поэтому пока хочу дать себе такую передышку и всё-таки здесь задержаться, а потом уже подумаю после этой передышки.
Да, согласна. Да, са А скажи, что тебя вообще привлекло в Италии?
А у них довольно неплохая, э, была система обучения и довольно-таки лояльные цены. То есть, если во многих странах сложно себе позволить обучение, то в Италии вполне себе можно. И плюс, а, после обучения тоже есть возможность, например, остаться в стране н еще на какое-то время, там поискать работу. То есть они тебя сразу не выгоняют. И, м, в принципе, вот эти факторы, наверно, для меня были более важными, чем даже сама страна. Я, честно говоря, не интересовалась, как всё работает в стране. Поэтому, когда я приехала, вот всё это было очень, э, не непривычно, потому что я не поинтересовалась. Может быть, тоже моя Да. Да, именно.
Да, здорово. Ты ты Теб тебя настиг шок, да? <chuckles> Да, я тебя прекрасно понимаю. А скажи, вот ты вот пожила уже 2 в этой стране, да, и ты для себя видишь больше плюсов в жизни, э, ну, там или больше минусов всё-таки?